Allora, di solito, banalmente, quando sono insieme a lei ci capita spesso post lavoro, ehm, perché poi finiamo ad orari, ehm, simili, mezz'ora più mezz'ora meno, ci concediamo un riposo, ehm, ehm, condiviso, ecco e esatto, è il nostro trucchetto. Io sia io che lei, quando torniamo, ehm, ci facciamo una bella doccia calda e poi dopo, ehm, prima uno, poi l'altro, ci mettiamo nel letto e ci facciamo quella mezz'ora, 40 minuti che è una sorta di rituale, ehm, ci ci ci prendiamo quell'oretta che ci permette di resettarci, in qualche modo, e questo aiuta molto perché poi ci hanno le energie e le comunque, facoltà mentali, come come dire, rigenerate, ecco. Fa tutta la differenza del mondo. È, diciamo, il nostro segreto.
Mh-mh. Mh-mh. Giusto, giusto. <chuckles> Certo. Certo. Mh-mh. Certo, certo, quin <chuckles> Certo, quindi, e ehm, diciamo che, mhmm, questa cosa del, mhmm, di di riposarsi per poi risenti sentirsi poi rigenerati è è una sorta, appunto, di di routine che ti permette, appunto, di di avere anche del tempo per te.
Esa Sì. Esatto. Certo, certo. Perché poi, sai, ehm, io credo che, comunque, il tempo passato con, ehm, il massimo delle proprie energie, soprattutto mentali, sia tem sia tempo più di qualità, perché, certo, se non ti riposi, hai più tempo, ma, mhmm, non ha senso per me, ehm, vivermelo i con la stanchezza addosso, cioè non non me lo godo al 100 %, anzi, il mio corpo e la mia mente mi chiedono di riposarmi, quindi è come se avessi un questo peso addosso, ehm, quindi, preferisco, piuttosto, fermarmi quell'oretta, ma poi, dopo, mhmm, avere anche meno tempo esatto, esa è come se ricominciassi una seconda giornata nella giornata, capito? Questo.
Vero. Certo. Ricominciare. Esatto. Eh, questo questo è molto questo è molto interessante. Invece, diciamo, ti volevo chiedere, dal punto di vista, uhm, diciamo, di coniugare lavoro, famiglia e tempo per te, hai, magari, dei consigli per, non so, per delle persone che, comunque sia, lavorano troppo e poi, alla fine, mhmm, crollano? Cioè, da che consigli daresti per avere un equilibrio tra lavoro, famiglia e tempo per se stessi?
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Okay.